بالضبط. فكرة بقى إن أنا بالاقي الأفكار منين، بصراحة بالاقيها يا إمّا وأنا باتكلّم مع حد في أي حاجة عامةً في الحياة، فالاقي اللي هو إيه ده! طب ما ده ممكن يعمل في ده، يعمل في ده، يعمل في ده، عشان في أزمة موجودة معيّنة بشكل معيّن في السوق، ففي فَجوة فممكن الفَجوة تتسَد بالشكل الفُلاني.
إمم. إمم. حلو. إمم. و وأنت كنت بتفكّر بالطريقة دي بعد ما درست والّا أنت أصلًا طول عُمرك بتفكّر؟ يعني دي حاجة حد ممكن يتعلّمها إن هو يبقى عنده تسلسل الأفكار ده والّا أنت دي حاجة آآ اد آآ كانت كنت مولود بيها؟
بُص، خلّيني أقول إن دي حاجة بنتعلّمها بشكل غير مباشر في هندسة، هتحِل المشكلة ازاي؟
إمم. هندسة أصلًا آه.
آه. يعني أنا بصراحة خلّيني صريح مع نفسي، أنا آآ القدر
أنت ال3 كُلّيات خدّموا على بعض.
بالضبط، بالضبط ده اللي حصل. بالضبط ده اللي حصل. إن خلّينا نقول إن في هندسة علّمتنا أو علّمتني عامةً فكرة حَل المشكلة، تمام؟ إزاي تدوّر على المشكلة، إزاي تدوّر على حَل ليها، إزاي تفكّر أو تبُص على المشكلة بشكل مختلف، تمام؟ الناحية التانية إعلام علّمتني إزاي أصيغ حَل للمشكلة أو إزاي أتكلّم عنّه أو الكلام ده كُلّه. بعد كده بقى تجارة هي ال فكرة بقى التفنيد السوق و هتخُش السوق إزاي الكلام ده بالضبط، بالضبط، بالضبط.
إمم. إمم. إمم. إمم. تمام. إمم. إزاي تنفّذ ال إزاي تنفّذ ال حَل المشكلة. إمم، إمم. حلو جدًا. بقى يعني دي كُلّها خبرات مُكتسبة مش حاجة مولود بيه

لحد لمّا لقيت إن إن شغفي الحقيقي هو في التخطيط بتاع التسويق، وبرضه خلّينا نقول، تفنيد المشروعات.
أوكي. حلو جدًا، يعني أنت جوَّه هندسة أصلًا.
ده بَعد ما أنا دخَلت إعلام، اكتشَفت إن أنا شغفي بالضبط، اكتشَفت إن شغفي في في تجارة، فاهم حاجة، يعني بعد ما دخَلت إعلام، اكتشفت
امم. آه يعني، يعني ثانية واحدة بقى عشان <chuckles> ما الدنيا ما تخُشّش في بعض، يعني أنت، في جوَّه هندسة، جوَّه هندسة، كنت بتعمل حاجات إعلام، ورُحت بيها إعلام، بقيت تعمل حاجات تجارة.
<chuckles> بالراحة، بالراحة. حلو، حلو. حلو. بالضبط. بالضبط كده، بالضبط، بالضبط.
طيب ماشي، طيب الرؤية وضَحِت.
حلو جدًا، أرجو إن هي تكون وضَحِت. بس، ف فأنا بدأت إن أنا ألاقي فعلًا الحاجة اللي أنا باحبها والحاجة اللي أنا شاطر فيها إلى حدٍ ما، هي فكرة إن أنا أفنّد المشروعات الجديدة، أفنّد المشروعات الجديدة بمعنى إيه، إن أنا أشوف إلى حدٍ ما، مشروعات معيّنة
<giggles> امم. امم.
إيه اللي ممكن إن هي تبقى بتحلّه في السوق الجديد، وإيه الحاجات اللي ممكن تبوّظها، وإزاي إن إحنا نبدأ إن هي نختبِر فكرة المشروع الجديد ده، في السوق من غير ما نخسَر فلوس كتير في إستثمار ما لوش لازمة، فاهم؟
حلو. آه. وأنت درَست الكلام ده فين بقى بما إنك خرّيج إعلام؟
درَستوا في كورسات تجارة أونلاين لأني حسّيت إن أنا لو حوّلت تاني، أبويا وأمي هيتجلِطوا، فأنا أك <laughs> فأنا قُلت، لأ ما لهاش لازمة، ما لهاش لازمة، خلّي خلّينا نعمل الكلام ده في الماجستير، فأنا لمّا سِبت بيت أبويا وأمي <chuckles> وسافرت، ودرست الماجستير بتاعي، حبّيت إن أنا بقى إيه، أدرِس حاجة إلى حدٍ ما الحمد لله بَعدها ما حوّلتش تاني <giggles> يعني، بس.
آه أصلًا، أيوه. تمام، يعني أنت آه. امم. طَب أهلَك كانوا مبسوطين بإن أنت بتذاكر حاجات تجارة والّا هُم كانوا راضيين بإعلام والّا كانوا مُكتَفيين بهندسة؟
لأ هُم أهلي كده، كده، أصلًا يأسوا من ساعة ما أنا سِبت هندسة، تمام، ف خ خلّينا نحُط بقى آه خلاص ما أنت كده، كده، في الضياع، خلاص تمام
آه فخلاص بقى، اعمل اللي أنت عايزه. امم. امم. بس أنت لقيت حاجة وذاكرتها أونلاين و ع لقيت إن ده شغفك الحقيقي.
بس، ف

يعني مثلًا مثلًا أنت شخص مثلًا خلّينا نقول آآ عايش في أوروبا، بس عندك مرجعية مثلًا من الشرق الأوسط، جميل؟ فأنا مش هاجي مثلًا إن أنا أبيع لك يعني- أنا آسف على التشبيه- بس يعني مش هاجي إن أنا أبيع لك مثلًا الحمّام ال اللي فيه بيديه معيّن أو فيه شطافة أو الكلام ده كلّه.
إمم. جميل. ال د التصميم الأوروبي وأنت متعود على تصميم معيّن، اللي هو التصميم العربي.
آه، أنا لأ، أنا هاقول لك على الحاجات اللي أنت مفتقدها، فاهم؟ على الحاجات اللي فيها مشكلة، يعني أنا ع بدأت إن أنا أقعد مع كُل المطاعم بتوعهم وعملنا seminar كبير كده وwebinar وقعدت إن أنا أتكلم سِنّة سِنّة كام واحد بييجي، وبدأت إن أنا أتكلم بالcases بقى اللي أنا نزلت وعِشتها بنفسي، يعني كان في منهم مثلًا مطعم أنا عارف إن هو بيستثمر بشكل شهري 10.000 جنيه عشان يشغّل حد عنده بشكل خفي إن هو يبقى عميل خفي، فينزل، فيدوق المطعم أو كل المطاعم اللي عندهم موجودين في على مدار جمهورية مصر العربية كلّها، بيصرفوا ما لا يقل عن 10.000 جنيه كل شهر على شخص واحد عشان يدوق المطاعم بتاعتهم أو ال50 أو ال56 فرع الموجودين في في الجمهورية كلّها، تمام؟
آه. إمم. إمم. إمم.
فأنا على الناحية التانية، طب يا جماعة ليه؟ طب ما أنتم بدل ال10.000 جنيه دول هتدفعوا أنتم 4 بس في الشهر، وقصادها مش هيقيّم بقى بني آدم واحد
وهتاخدوا خدمة من ال خدمة حقيقية، مُقيّمة على كُل ال كُل الstaff وكل حاجة، إمم.
بالضبط، مش هيقيّم واحد، هيقيّم 20.000 واحد.